Nggak mau ribet gitu kan. Jadi masih lebih memilih bertahan di TV gitu kan, karena memang ya tinggal nyalain TV, duduk-duduk manis di di depan TV, nonton gitu kan. Orang masih kadang-kadang enggak mau ribet gitu a cari-cari paketnya, beli paket nontonnya gitu kan kalau streaming di HP. Jadi menurutku sih enggak bakal ada masalah gitu. Antara streaming sama nonton di TV langsung gitu. Kayaknya sudah ada pasarnya masing-masing deh dan juga kalau kita ngomongin tayangan yang ilegal tadi. Ya gimana ya, ini tuh ha hal yang sulit diberantas juga sebenernya kan. Dan mereka tuh beralasannya juga karena, "Ah, biaya langganan streaming itu mahal ya kan?" Mending gajinya dipake buat makan gitu. <laughs> Iya iya jadi memang gimana ya. Enggak membenarkan juga sih sebenernya untuk membaj bajak-membajak ini gitu. Tapi, iya <tsk> aku no comment lah soal ini sebenernya
Oke, betul. Iya. Iya. Mmm, oke. Iya. Bet iya, betul. Benar sih. Nah, iya benar sih. Iya. Mmm, oke deh kalau gitu, Kak, terus, Kak, eee, yang aku pengen tanyain lagi, Kakak itu tim yang mending kalau nonton bola nih, Kak, ya, Kakak tuh mending eee, streaming sendiri di rumah atau ikutan nobar sama orang-orang biar kelihatan lebih seru dan ramai gitu, Kak?
Mhm. Iya. Iya. Mhm. Aku lebih suka nobar sih, gitu. Karena memang emosinya tuh terasa gitu kan, antar kedua pendukung itu. Tiap ada gol kan, wah bersorak-sorai gitu kan, teriak-teriak. Dan belum lagi istilahnya kalau, eee, dalam bahasa Inggris itu banter gitu, banter. Jadi, en mmm, mengejek mengejek antara antar fans gitu. Tapi masih dalam koridor yang suportif dan layak gitu kan. Ejek tipis-tipis gitu, ngerti kan maksudnya. Nah dan itu sih serunya kalau nonton bareng gitu kan dibanding nonton sendiri ya, emang seru sih. Tapi kita ngerayainnya sendiri gitu. Tetap kerasa sunyi jadi. Jadi nobar sih lebih oke menurutku ya.
Iya. Banter? Oke. Iya. Iya, ngerti, Kak. Mmm, oke. Oke. Kalau misalkan Kakak, eee, di platform streaming gitu biasanya, Kakak lebih sering di platform streaming yang mana tuh yang biasanya, Kakak pakai sehari-hari tuh?
Iya. Platform streaming ya. Ini aku langganan sebenernya, a buat nonton Champions League gitu aku langganan di salah satu platform streaming dari Inggris gitu, iya. Jadi ya, bayar gitu per per bulannya heeh.
Oh, langsung dari Inggris.
Ini bukan dari Indonesia sih.
Oh gitu. Oh itu bi itu
Iya, karena me memang kalau nggak salah, benefit-nya juga bisa dibilang lebih banyak gitu kan dibanding yang dari Indonesia. Bukannya mau merendahkan atau apa ya, tapi memang, eee, dari harga yang kita bayar sama benefit yang di dapat itu lebih oke lah.
Oke. Oke.

Iya, e dengan syarat mungkin, film-film yang ditayangkan di bioskop itu juga film-film yang mungkin bisa dibilang, sangat sangat, baru atau trending gitu kan, dan kita pun nggak mau nunggu lama buat nontonnya sam heeh, gitu kan.
Oke. Oke ka kalau balik lagi nih Kak, kita kan tadi kan ngobrolin tentang s eee, platform streaming, nah sekarang itu banyak banget film-film di platform streaming dan orang-orang itu nontonnya sampai maraton ngebela-belain begadang bahkan ampe lupa dengan kegiatannya gitu nah itu menurut Kakak, sebuah kebiasaan, yang buruk atau masih fine-fine aja?
Iya. Iya. Mhm. Iya. Mhm. Iya jelas sebenarnya sih itu kan, kebiasaan yang buruk banget kan sebenarnya, dan, selain nggak sehat juga gak produktif gitu, heeh, jadi sebenarnya buat apa gitu be begadang maraton gitu kan kay karena
Iya. Betul.
kalo kita ngantuk gitu kan atau jam tidur tuh, ya ibaratnya udah lewat jam tidur jadi ngapain kita begadang kan, kan bisa dilanjutin besok gitu, ini kan bukan sesuatu yang bisa dibilang, kalo kita nggak selesain hari ini, nggak ada kesempatan lagi, kan nggak kan nggak, kayak gitu. Jadi sebenarnya iya.
Iya sih. Iya mah Tap tapi kan kayak orang-orang tuh suka ini loh Kak, kayak penasaran dengan cerita selanjutnya. Kayak misalkan kalau nontonnya belum kelar tuh masih kayak ada kepikiran gitu, di kepala gitu, kalau mau dilanjutin besok takutnya nggak sempet gitu kan Kak. Nah menurut Kakak, kalau sebagai kacamata Kakak, ini sebagai, eee, peng user juga atau penonton juga, itu menurut Kakak, mending dilanjutin aja nontonnya sampai kelar atau mending lanjutin besok?
Iya, mhm. Iya iya iya, heeh. Mhm mhm. Iya. Mhm.

Nah ini sih yang disebut dengan kontrol diri gitu kan, bisa enggak kita melawan hasrat-hasrat yang sebenarnya itu enggak penting-penting banget gitu. Memang itu bikin penasaran kan, tapi kalau memang besoknya itu ada hale yang kita harus kerjakan dan kita harus bangun pagi gitu ya, berarti tanggung jawab kita sebagai bisa dibilang orang dewasa yang punya kewajiban ya harusnya bisa menahan diri untuk enggak terus-menerus gitu nonton kan. Mungkin 1, 2 episode per hari itu udah cukup sih gitu. Mhm.
Oke. Iya. Oke. Iya. Oke deh kalau gitu, Kak, heeh, soalnya kan aku kayak mengambil kesimpulan seperti nonton anime gitu orang-orang biasanya tuh. Nah itu kan misalkan kayak nonton misalkan taruhlah nonton One Piece dari episode 1 sekarang sampai 1000, itu orang ngebela-belain selama 3 bulan nonton dari episode 1 sampai 1000 itu biar mereka tuh bisa ngikutin alurnya gitu, Kak. Itu kan menurutku kurang oke ya. Nah menurut Kakak, orang-orang yang seperti itu yang FOMO terhadap film kayak gitu, itu bagus enggak sih, Kak?
Iya iya anime, heeh, tau. Oh, gila banget, heeh. Iya. Mhm. Mhm. Iya, mhm. Waduh, tapi kalo kita ngomongin One Piece ya, ini kan punya 1100 episode lebih ya kalo enggak salah, udah ket sejauh ini gitu dan tamatnya pun kita belum tau gitu dan minimal kan kita butuh waktu 3 bulan kan untuk sampai di episode yang sekarang gitu. Jadi memang kalo pikir-pikir iya enggak produktif gitu kan. Iya iya iya iya, heeh. Sebenarnya <tsk> iya tetap enggak produktif sih sebetulnya, heeh. Jadi walaupun memang ada pertimbangan kalau kalau kita makin di lama-lamain nontonnya, mungkinlah sedikit-sedikit gitu kan, bakal makin ketinggalan nih kan dan kapan kelarnya juga gitu. Iya bisa dibilang susahlah kalau ngomongin One Piece ini, tapi tetaplah gitu ya namanya anime atau film atau hiburan ini kan cuman ya sekedar hiburan aja gitu kan. Jadi harusnya enggak ada tekanan gitu buat kita nyelesainnya itu dengan cepat.
Iya betul. Dan itu maraton. Kayak misalkan sehari sehari tuh kayak 5 episode gitu. Iya. Iya. Nah, iya betul.